Başarısızlıkla karşılaştığında kendini nasıl motive ediyorsun?
Ya, öncelikle, eee, benim en büyük motivasyonum aslında başarısızlıktan ziyade başarı, yani, hedefe ulaşmak. O hedefi düşündüğüm zaman ben zaten otomatik olarak motive oluyorum. Eğer hani çok istediğim bir şey varsa ve onu, hani, elde edebileceğimi düşünüyorsam, eee, bu benim a aslında hâlihazırda motive ediyor. Yani, ekstradan farklı bir pratikte buna gerek kalmıyor. Yani, o hedefin kendisi diyebilirim aslında motivasyonun kaynağı.
Hıı. Anladım. Anladım ama o zaman, eee, şöyle düşünüyorsun galiba, başarıya n giden yolda bazı anlarda başarısız da olabileceğini kabul edip devam etme motivasyonum hep oluyor ama diyorsun öyle mi? Yani, o hiç takılmıyorum bile gibi bir durum mu başarısız anlara?
Hı hı. Tabii. Doğru. Yani, "takılmıyorum" değil aslında. Başarısızlık bana göre bir sonuç değil, bir süreç. Dediğin gibi, hani, başarıya giden yolda, hani, geçen her an aslında başarısızlıktır. Henüz başarıya ulaşmadım çünkü ben. Orada da yapılması gereken nedir? Mücadele etmektir. Yani, başarı için tabii ki, hani, başarısızlıktan da bir şeyler öğrenmen gerekiyor. Yani, baktığın zaman, işte, hatalarını görmen lazım. Ben öyle yapıyorum mesela. Eee, "Şurayı böyle yapsaydım daha iyi..." şeklinde kendimi telkin edebiliyorum.
Hı hı. Hıı. Hı hı, ne güzel. Hıı. Kendine geri bildirim veriyorsun ya da mesela.
Tabii tabii veya güvendiğim insanlara soruyorum. Hani, "Burada sen olsaydın nasıl yapardın?" gibi fikrine güvendiğim ve bana tabii ki, hani, iyi niyetle yaklaşacağına emin olduğum insanlardan fikir de alıyorum aslında.
Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, yani, hiç mi ilk ilk anda tamam bunu biliyor olur insan ama ilk anda, böyle, of, sinirlenmek üzülmek, ya, yani, dediğin bir, eee, tepkin hiç mi olmuyor? Hep, böyle, gerçekten çok yumuşak bir geçiş mi yaşıyorsun? Bu çok güzel bir nimet bir insan için herhâlde.
Hı Doğru ama bunun sebebi aslında benim, eee, tepkilerimi dışa vurma şeklimden ziyade kendime koyduğum hedefin niteliği. Yani, ben hiçbir zaman ulaşamayacağım bir hedefe, eee, kalkışmam açık söyleyeyim. Yani, eğer onu yapamayacağımı en baştan biliyorsam on hedefin altına girmem. Yani, f ııı, şöyle bir örnek vereyim Hıh, buyur. Şöyle, ya, mesela, atıyorum, ben t bir halter kaldırıyor olsam ve 180 kilo kaldırsam bu bir başarıdır çoğu insan için çünkü çoğu insan 180 kiloyu kaldıramaz değil mi? Naim Süleymanoğlu gibi biri olman lazım ama ben 200 kiloyu kaldırmaya kalkarsam sadece 20 kiloluk fark için onu kaldıramayıp düşürdüğüm zaman başarısız olacağım. Neden kendime, hani, böyle, bir hedef koyayım değil mi? Yani, daha, böyle, gerçekçi hedefler koyarsam sanki, hani, eee, başarıya ulaşmak, eee, konusunda motivasyonu daha iyi sağlamış olurum.
Hıı. Hıı. Peki, bunu evet, tabii. Hı hı. Evet. Tabii ki. Aynen. Hıı. Hı hı. Anladım. Peki hep böyle miydin yoksa, böyle, eee, bu bilinci yıllar içerisinde mi geliştirdin? Çünkü çok, eee, güzel bir meziyet, eee, imrenilesi. <chuckles> Evet.
Hı hı. Yani, şöyle söyleyeyim: Eğer, eee, tabii bir şeyleri başaramadıysan, eee, ve, hani, hedeften uzaklaştıysan orada vazgeçtiğin an zaten senin, hani, eee, başarısız olarak kendini etiketlediğin andır. Yani, burada, tabii ki, insan belki de, dediğin gibi, kaybederek öğreniyor olabilir. Yani, "Bu içten gelen bir meziyet mi yoksa öğrenme mi?" dersen benim tahminim 2'ncisi. Yani, insan çünkü yaşadıkça ve kaybettikçe öğrenir. Çocukken çünkü herkes Superman gibi zanneder kendini, öyle değil mi? Böyle, her şeyi başarabileceğini zanneder. Büyüyünce şunu yapacağım, dersin; bunu yapacağım, dersin ama tabii yıllar geçtikçe, eee, hedeflerin biraz daha, eee, netleşir. Biraz daha küçülür bu anlamda.
I hı. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Ayakları yerine basar, diyorsun. Hıı. Küçük, evet. Ama burada işte sen, eee, mesela, şu da bazen, emm, eee, sorun olabiliyor sanki: Öz güven veya öz güvensizlik koyduğun hedefteki gerçekçiliği de etkileyen bir şey olabiliyor. Sen kendini çok biliyorsun o zaman olduğun hâlinle ve, hani, aşırı da bir hedef, ya ya kendini zorlamayan bir insan mısın acaba? Hiç öyle dü düşündün mü?
Aynen öyle. Tabii. Doğru. Tabii, ya. Ya, zaten, hani, öz güven eksikliği bence, hani, hedefe ulaşamayacağını bilmenden kaynaklanır veya, hani, "O hedef zaten bana uzak." dediğin anda öz güvensiz olursun ama bunu aşmanın yolu da bence gerçekçi hedef koymaktır kendine. Gerçekten yapma kapasitesine sahip olmadığın ya da, eee, mezi o meziyete sahip olmadığın bir şeye neden kalkışasın ki? Yani, hiç yeteneği olmayan bir insan, eee, çok iyi şarkı söyleyemeyebilir mesela. Ben şarkıcı olacağım, derse tamam. Hani, bir eğitim alır belli bir yere Tabii, tabii. Belki de, hani, eee, çok hani başka bir şey, güzel bi bir meziyete, eee, sahiptir, başka bir şeye yeteneği vardır ama sırf, hani, kendini şartlandırdığı başka, hani, gerçekçi olmayan hedefler yüzünden o meziyetinden uzaklaştığının farkında değildir belki. O yüzden bence burada, hani, eee, gerçekçi hedef koymak ana faktör olmalı her zaman, ana unsur olmalı.
Hıı. Hıı. Evet. Ama farkında değildir belki. Hıı. Hı hı. Anladım. Evet. Peki, eee, burada, mesela, yine burayı birazcık daha deşmek istiyorum. Eee, mesela hayal kurarız, kurar insanlar ve, eee, böyle fazla fazla şeyi isteyebilir, aynı anda çok fazla şey isteyebilir. Yani, ayrı ayrı yapsa belki o şeylere ulaşabilecektir ama, hani, z az zaman vardır. Birazcık daha gerçeğin dışında hayaller kurabiliyor insanlar. Sen hiç öyle hayal kurmuyorsun ve kendine bunlara izin vermiyorsun. Doğru mu anlıyorum?
Tabii. Hı hı. Tabii. O da doğru. Hı hı. Ya, aslında bence insanın hayalleri, hani, eee, yönelimiyle şekillenir. Yani sen şimdi yeteneğin olan bir şeye yöneldiğinde veya sevdiğin bir şeye daha doğrusu yöneldiğin zaman onda başarılı olmayı hayal edersin ve sevdiğin şey olduğu için zaten, hani, bir yola girmişsindir. O yüzden, hani, eee, hiç alakası olmayan bir işle, yani, buna nasıl bir örnek verebilirim? Mesela, eee, kadınların çoğu, eee, belki, hani, iyi bir futbolcu olmayı hedeflemiyordur. Kadın futbolcular da var tabii ki. Ama "Ya, ben topa şöyle falso vereyim", işte, "şurada çok", hani, eee, "güzel bir dribbling yapayım." gibi hedefler koymaz kendine. Çünkü bu, kadınlara bu terimler de çoğunlukla, hani, uzaktır, değil mi? Hani, çoğu kadına, hepsi için söylemiyorum ama. Ya, o yüzden, hani, burada, hani aynen, iyi bir futbolcu olmayı hayal etmek, eee, belki onun yapacağı bir iş değildir ama iyi bir modacı olmayı belki hayal edebilir, eee, öyle birisi. Veya bir erkek için diyelim; ben, hani, eee, atıyorum, kendim için söyleyeyim, yemek yapmayı hiç beceremem, hiç yeteneğim yoktur. Hah.
Hı hı. Hı hı. Nasıl? Evet. Hıh. Evet, evet, genelleme. <chuckles> Hı hı. Hıı. A! Ama çok güzel yetenekli şef erkekler var. <scoffs>
Aynen, var işte. Ama, mesela, ben mesela kendime "Çok iyi bir aşçı olacağım." diye hedef koymadım hiçbir zaman. Onu hayal etmedim. Dünyaca ünlü, hani, bir, eee, yemek tarifi yazan, bir kitap yazan, bir, eee, aşçı olacağım, bir şef olacağım diye bir, eee, hedef o yüzden koymadım kendime. Bunu, hani, eee, onu seven insanlar, hani, koymalı bence bu hedefi kendine.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Ama şimdi yine de, eee, sanki biraz uç noktalardan örnek verdin. Günlük hedefler koymaktan bahsedelim. Diyelim ki 10.000, 20.000, 30.000 adım atacağım, eee, aynı zamanda, işte, eee, elimdeki 3 projeyi bitireceğim ve yazı yazacağım, resim yapacağım. Hani, kendin günlük hobi hedefi de olabilir, illa böyle büyük meslek seçimi olarak değil ama, eee, öyle şeylerde de mi hep temkinli gidiyorsun?
Ta Hı hı. Aynen. Yani, hobi aslında bence, yani, keyif almak için yapılmalı. Hobiyi eğer ben kendime görev olarak koyarsam o hobi olmaktan çıkar. Ben keyif almalıyım ve iyi vakit geçirmeliyim. Hobi bir görev olmamalı benim için. O yüzden, hani, t eee, görev tanımını biraz, hani, burada, f eee, deşmek lazım. Yani, ben şimdi profesyonel olarak çalıştığım işte tabii ki bir proje anlamında kendime koyduğum hedefler var. Hani, şu kadar satış hedefine ulaşacağım, diyorum ve onu, eee, böyle, parçalara bölerek Ben mesela eğer çok büyük bir hedefse benim gözümde, onu daha da büyütmemek adına parçalara bölüp ekibime dağıtıyorum ve, hani, eee, hedefe beraber ulaşma yoluna gidiyoruz. Ama arta kalan zamanlarda, hani, "Ben kendimin ne ile, hani, eee, mutlu hissedeceğim?" dediğim zaman Çünkü ben mesela u b eee, müzikle de uğraşan biriyim ama canım her zaman gitar çalmak istemeyebilir. Her zaman o modda olmayabilirim ama tutup da kendime, hani, bunu bir görev olarak, eee, atfedersem, o gitarı çalmak aslında benim için, eee, bir iş olacak. Yani, kendime bir külfet olacak. Hâlbuki ben iyi vaki geçi ki. Tabii.
Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Anladım. I hı. Evet, hı hı. Hımm. Çalamamak da başarısızlık mı olacak o zaman mesela?
Çalamamak tabii ki başarısızlık olacak. Yani, istediğin besteyi yapamamak, ilham alamamak ya da o ri her zaman çaldığın güzel bir soloyu aklın başka yerde diye, hani, parmaklarının gitmemesi, motor reflekslerinin istediğin gibi çalışmaması... Tabii ki o anda senin, hani, yapabildiğin bir şeyi yapamaman anlamına gelecek. Bu da, hani, motivasyon kırıcı olurdu. O yüzden, hani, eee, o modda olduğunda, onu yapmayı istediğinde oraya yönelmelisin. Ben böyle düşünüyorum.
Hımm. Evet. Anladım, anladım gerçekten, ııı, güzel bir düşünce. E, o zaman sana neredeyse şöyle diyebilir miyiz: Sen, iii, hiçbir zaman başarısız hissetmedin hayatta. Hani, çünkü, böyle, ufak bir başarısızlığın bile yok. Çünkü, böyle, bir şeye izin vermedin, başarıya bakış açın komple f ııı, tamamen farklı. Evet.
Hıı. Tabii. Tabii, yani ben şimdi kendime bir hedef koyduğum zaman o hedefe ulaşmak dediğim gibi başarıdır benim için. Başarısızlıksa, eee, hani, bahsettiğim gibi o hedefe giderken geçen her andır, süreçtir, yani, başarısından. Heh
Hı hı. Evet, deneme yanılma ııı, daki yanılmadan hiç, ııı, ya da deneme ve yapamama, mesela, bir yarışmaya girme ve kazanamama, mesela, ya da iş görüşmesi ama reddedilme gibi şeyler de hâlâ sürecin bir parçası mı?
Aynen öyle. Tabii. Hıı. Hı hı. Olabilir. Tabii ama şöyle söyleyeyim eğer o hedef, eee, o işe girmekse ve ben tekrardan deneme şansım olacaksa veya farklı bir şey de olabilir. Mesela, o hedefe ulaşamamışımdır ama yanlış yaptığım yeri eğer ben güzel teşhis edebilirsem ve farklı bir yoldan giderek o hedefe ulaşabileceğime inanırsam bu benim motivasyonumu korur. Ya, o hedef hâlâ olduğu yerde duruyordur. Çünkü ben, hani, ona, ııı, ulaşabileceğime inanıyor olmam lazım. İnandığım sürece o benim için gerçekçi bir hedeftir ama dediğim gibi, hani, çok benim için, hani, alakam olmayan bir konudur, yeteneğim olmayan bir konudur. Onu zaten kendime hedef olarak koymam. O yüzden bu da benim kendimi dediğim gibi aslında başarısız hissetmemin, eee, önüne geçiyor.
Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Evet, gerçekten harika. Eee, peki, eee, bu bu kadar güzel bilinçle, eee, böyle bir birey olmanda, eee, ailenin faktörünü merak ettim. Yani, ailen de küçükken sürekli, hani, hata yapınca kimse kıyameti koparmıyordu etrafında anladığım kadarıyla. Eee, destek mi alıyordun e sürekli? Ya, evet, olabilir.
<chuckles> Sağol. Aslında Şöyle. Tabii, tabii. Yani, şöyle söyleyeyim, ailem tabii ki benim her zaman en iyi yerlere gelmemi ister. Her, eee, anne, baba gibi ama birçok konuda onlarla çatıştığım da oldu ve hatta ben, eee, birazcık bu karakterimin bu şekilde oturmasını çocuk yaşta aileme karşı, eee, bazı konularda onlara karşı çıkmaya da bağlıyorum aslında. Yani, ben bana gerçekten, hani, yapmak istemediğim bir şeyi yaptıramazlardı ve hani, eee, inatlaşma konusuna gelince benim biraz inatçı olduğumu düşünürlerdi. Eee, tabii beni yönlendirdiler elbette. İyiyi, kötüyü anlattılar kendi bildikleri, eee, şekilde. Ama sonuç itibariyle, hani, kararı hem bana bıraktılar hem de, eee, beni, hani, eleştirdikleri noktada benim vazgeçmiyor olmam, eee, onları biraz, hani, eee, geri adım attırdı diyebilirim aslında. Yani, ailemden destek gördüm ama onlarla, hani, inatlaştığım, hani, savaştığım zamanlarda bana çok şey öğretti, diyebilirim.
I hı. Hımm. I hı. Elbette. Hımm. Güzel. Anladım, anladım. Yani, eee, gerçekten bu senin karakterin o zaman. Yani, doğduğundan beri <chuckles> kimsenin seni eee, kimsenin seni in eee, olumsuz ve bir başarısızlıkla, eee, yaftalamasına da izin vermemişsin, ailen bile olsa. Bir beklentiyi üzerinde hissetmemişsin ve kendi ne istediğini her zaman aşağı yukarı bilip, eee, yolda da, yani, başına gelen olumsuzlukları veya ufak başarısızlıkları sürece yedirmişsin. Gerçekten harika. Yani, ben senden şimdi mesela tavsiye istesem ı diyeceğim ama neredeyse hepsini verdin gibi oldu. Seni böyle en çok yani, böyle, i şöyle anlıyorum, sen, ııı, motivasyonu her zaman yüksek bir insanmışsın.
He öyle diyebiliriz, sanırım. Hı hı. Evet. Aynen. Öyle. Hı hı. Hımm. Yani, motivasyonu tabii ki yüksek tutmaya çalışırım. Her zaman aynı modda olmam mümkün değil ya da o hedefi her zaman, eee, her an aynı şekilde istemem de mümkün değil. İnsan her şeyden bıkar bana sorarsan, yani, iii, belli bir süre sonra, hani, o hedef de aslında senden ya da ulaştıktan sonra cazibesini yitirir, onu söyleyeyim. Her konuda böyledir bu. Ama doğru, ben motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi, yani, insan, hani, eee, yapamadığı şeyi başaramıyor demektir ama onu yapamayacağını bilip de farklı, hani, yapabileceği bir şeye yönelirse ortada başarısızlık da kalmaz. Eee, sadece ve sadece, hani, başarıya giden yola yürümek kalır.
Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm. Anladım. Çok, çok, çok değişik, eee daha önce hiç düşünmediğim bir bakış açısı, eee, bu bu şekilde. Eee, yani, yapamayacağını bilmek, tabii, onu anlamak için de bir deneyim gerekiyor ama ve bu deneyimi yaparken de yine dediğim gibi birkaç sefer başarısız olmak gerekiyor. Mesela, şöyle bir şeyi yaptım ve evet, ben bunu yapamadığımı anladım dediğin bir örnek var mı? Yani, ben yapmayı denedim ama olmadı, eee, ve dedim ki, yani, okay, tamam, bu benim için değil, dediğin bir, eee, şey var mı hayatında?
Olabilir. Hı hı. Hı hı. Hayır ama tam tersi bir örnek verebilirim. Eee, mesela ben ilk, eee, dedim ya, hani, müzikle uğraşıyorum diye, gitar çalmaya ilk başladığımda, mesela, dayımdan bir gitar almıştım, ben daha, böyle, 11-12 yaşındayken. Bildiğin klasik İspanyol gitar, eee, onda, böyle, eee, bildiğim rock, metal şarkıları çalmaya çalışıyordum, böyle, kendi kendime çıkarıyordum ve gitarın ortası, eee, kırıktı hafiften, böyle, çatlaktı, sapla gövdenin birleştiği yer. O da telleri aşırı yüksek yapıyordu ve parmaklarım da küçük, o zaman tabii çocuğum. İnanılmaz zorlanıyordum ama o beni, mesela, çok geliştirdi. Orada bıraksaydım, eğer, ben bunu yapamıyorum deseydim ki, çünkü normal bir gitar da değil, yani, çok daha zor basılan bir gitar. Onu eğer o anda, hani, bıraksaydım, ben, hani, gitar bana göre değilmiş deseydim, belki de şu anda hayatta en çok keyif aldığım şeyden uzak olacaktım, uzakta duracaktım ve onu tabii yapamıyor olacaktım ama orada biraz inat etmem ve, eee, onu, hani, kendi kendime öğrendim ben, bir de bunu. Eee, daha, hani, rahat gitarları geçince, hani, çok daha rahat ettim, iyi ki bunu yapmışım, diyorum. Yani, aslında burada başarısızlık o sürecin içinde vardı tabii ki, hani, çalamadığım zamanlar olmuyor dediğim zamanlar oluyordu ama ben inatla, hani, olmasına çalıştığımda, eee, yapmaya çalıştığımda, sonuçta bunun meyvesini çok güzel aldım, diyebilirim.
Tabii. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya. Anladım. Hımm. Evet. Çok güzel. Anladım. Hı hı. Anladım. Bu küçük hikâyeden ben anlıyorum ki kendini başarısızlıkla karşılaştığında inatla motive ediyorsun. Ben bunu yaparım, inadın sayesinde sen bu bu motive ediyorsun. En büyük motivasyonu da, eee, karakterindeki inatçı bir karakter olman anladığım kadarıyla. Evet, böyle diyebiliriz. E, sanki öyle gibi, öyle açıkladın. <chuckles> Yani, güzel bir şey.
Tabii. Yani, o da olabilir. Hı hı. Ya, öyle ama hani, aslında burada yok, eee, he hedef koyduğum şeyin çok tutkuyla bağlı olduğum bir şey, yani, "Mutlaka bunu yapmalıyım." dediğim bir şey ve yapacağıma inandığım bir şey olması lazım. O zaman gerçekten önündeki dağı bile delersin.
Evet. Hı hı. Ve gerçekten motivasyon konuşması oldu bu, eee, harika. Eee, bu, ııı, iii, teşekkür ederim paylaştığın için öncelikle. Eee, ve, eee, ımm, benim için çok tatlı bir sohbetti, keyifli bir sohbetti. Eee, güzel öğrenimler, çıkarımlar, eee, edindim ben kendi adıma. <chuckles>
Rica ederim. Ne kadar güzel, çok sevindim işine yaramasına. Yani, gerçekten, hani, başarıyla başarısızlığı kıyaslamaktan ziyade hedefin niteliğine ulaşmanın, hani, önemini anlatmaya çalıştım. Hani, umarım, hani, ben de yapmaya
Evet. Tamamen bakış açısını değiştirdin konunun. Evet, gerçekten, ııı, harikaydı.
Aynen. Ben çok teşekkür ederim, çok keyif aldım gerçekten. Umarım senin de işine yarar, benim de, hani, işime yarar. Bu başarıya, eee, giden yolu geliştiririz hep beraber.
Hı hı. Umarım, umarım. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.
Çok sağ ol. Hoşça kal.